Ja, und du hast geht deine dein dein dein dein sicheren Platz in deinem eigenen Leben irgendwie verloren. Schau, ähm, mit dem mit mit dem Knie also, vielleicht 'n bisschen weniger Stress, nachdem du nach Hause kommst. Ich meine, du willst ja eh, dass die Kinder müde sind und ins Bett gehen nach'm Abendessen. Könnt ihr ja vielleicht mal jeder 100 Hampelmänner machen und, äh, mit denen zusammen. Was hältst du davon?
Ja. Ja. <laughs> Ja, und jetzt ist ja Du, ich das habe ich tatsächlich 'ne Zeit lang gemacht. Wir sind ja dann noch so 'ne kleine als jetzt noch Sommer war oder Herbst, da sind wir oft noch so 'ne kleine A Abendrunde mit'm Rad gefahren und Mhm. Wobei gut, man und das ist halt jetzt zu dunkel und zu kalt. Aber was man machen könnte, wäre vielleicht 'n kleiner Spaziergang zusammen noch mal.
Mhm. Mhm. Mhm. Frische Luft. Mhm.
<sighs> Manchmal denke ich mir, 'n Hund wäre das Richtige, aber gut, der würde mich wahrscheinlich dann völlig in 'n Wahnsinn treiben. <chuckles> Äh, ja.
Mhm. <laughs> Ha. N ne, also, äh, vielleicht würde es helfen, ähm, du schaust dir das alles so an im im Großen und Ganzen, weißt du, wie so wie so ein Adler fliegst du darüber und schaust dir das alles Was ist falsch damit, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen und dann der nächsten? Also, Schritt bei Schritt, 'n bisschen langsam und sich das einzeln anzu
Ja. Mhm. Ja, aber du weißt, ich bin echt sehr ambitioniert. Ja, ich weiß, du hattest das denke ich mir ja auch. Meine Frau sagt's auch: „Mach langsam.“ A a also, da hast du e aber wie soll ich es denn angehen? Wo wa womit soll ich denn anfangen? Im Prinzip habe ich mehrere Topics. Im Prinzip: meine Zeit ist zu wenig. Ich komme grad mit meiner Zeit gar nicht hin. Ich habe mache keinen Sport mehr.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.